En ce moment, j'ai pas mal d'ambitions, pas mal de projets dont notamment un un gros projet immobilier long terme. Cep cependant, heu, j'ai trop du mal à m'y mettre. Enfin, j'ai j'ai commencé les démarches et tout, hem enfin, je reviens d'un voyage, j'ai commencé les démarches quand j'étais à ce voyage, mais depuis que je suis rentré en France, je j'arrive pas, je j j'avance pas, je je sais pas pourquoi exactement, heu. Si tu as des conseils, si tu peux m'aider là-dessus, heu, je suis preneur.
OK super. OK. Hem, c'est c'est quoi ce projet immobilier?
Heu, pour dans le très long terme, c'est d'en, heu, d'acheter des immeubles f ou f ou des ou des appartements ou des locaux, que je vais louer. Pour ça, il faut que je fa je fasse un crédit bancaire, crédit bancaire qui va me prêter de l'argent pour acheter, heu, heu, le les murs, que je vais louer et heu, et avec la location, ça va rembourser plus ou moins le crédit, heu, bancaire, heu, chaque mois, quoi.
OK. OK, c'est super ça! C'est un c'est un super projet, gros projet, félicitations! Hem et et là tu dis que du coup tu as du mal à avancer? Est-ce que tu as commencé déjà quelques petites étapes quand même pour, heu, atteindre cet objectif?
O ouais, quand j'étais dans mon voyage, j'ai commencé à me renseigner, heu, un peu sur tous les réseaux sociaux. J'écoutais notamment certains podcasts. C'est eux qui m'ont mis à l'immobilier.
OK.
J'ai même pris une formation avec eux. C'est, heu enfin le contenu, il y a enfin, il y a un diapo, heu, il y a des vidéos et je peux même les contacter par WhatsApp si nécessaire. Mais, heu, disons que la formation, je je l'ai, disponible, mais je la regarde pas, je j'arrive pas à m'y mettre, à me lancer, à à commencer, heu, les démarches, quoi, quelque part.
OK. OK, ouais. OK donc, tu as pris une formation en ligne, hem, mais tu dirais que là, maintenant, tes connaissances en immobilier, elles sont de 1 à 10, elles sont à combien?
Bah 1, vraiment 1. <chuckles>
Donc là vraiment, base enfin, les les bases, quoi, à peine.
Enfin, après, heu, enfin, vu que je me suis renseigné, j'ai appris qu'il y a plein de choses que je connaissais pas enfin avant de me renseigner je t'aurais dis peut-être 2-3 mais maintenant que je sais, plus ou moins que l'immobilier c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, ouais je te dis 1 quoi. Enfin, c c'est mieux que 0, on va dire.
Mmh. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, je comprends et puis de façon, l'immobilier, c'est enfin, c'est c'est c'est compliqué. Il y a beaucoup de légal, il y a beaucoup de choses à savoir. Hem, mais mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque maintenant à à commencer cette formation?
Bah, c'est peut-être ça, justement, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop de choses, que je me suis rendu compte, qu'il y a beaucoup de travail, que c'est pas si simple, beaucoup de de choses à apprendre et que ça va pas se faire, heu, assez rapidement enfin, c'est pas, heu: «Je parie 1 €, je gagne 2 euros». Non, c'est: «Je parie et je gagne heu 10-5 ans plus tard», enfin la récompense ch ch elle est pas instantanée et c'est peut-être ça, je pense.
OK, ouais. Non mais je comprends c'est normal. Heu, ça arrive à tout le monde, un temps de quand on réfléchit à ce genre de grands projets, heu, on on on pense direct à vraiment la globalité du projet et ça peut faire beaucoup d'un coup. C'est c'est c'est tout à fait normal.
Oui.
Hem, mais en fait ce qu'il faut faire c'est vraiment avancer, pas à pas. C'est-à-dire que si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, que que tu en es convaincu, heu, ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est justement de diviser, heu à à la place de voir ça comme un énorme projet qui va prendre des années, eh ben, non tu penses pas au projet, heu, en entier tu penses à: «OK, c'est quoi la 1re tâche que j'ai à faire?»
OK. Ouais. Ouais, OK, ouais. F en fait, ouais, mon projet global, faut que je le divise en sous-projets, voire sous-objectifs et voilà, plus c'est petit, plus c'est atteignable et plus ça va me motiver et et plus je vais réussir et enfin, voilà, c'est un effet, heu c'est un cercle vertueux quelque part, ouais. En tout cas déjà, super conseil, pour le coup.
C'est ça. Ouais c'est ça. C'est ça. Heu, comme dit: le plus important, c'est juste de pas de pas se faire peur, en fait, en en voyant, heu, de la la la grandeur du projet, c'est ça.
La masse. <chuckles> Oui. Et hem justement pour, heu, me lancer quand enfin, pour commencer à travailler sur, heu, des petites tâches, des petits objectifs que j'aurais fixés plus tard, comment je fais pour faire le le 1er pas, le le le first step là, parce que pour combattre la flemme, en gros, quelque part, et la procrastination?
Ouais. Non mais je comprends mais, hem, enfin m moi-même, d'ailleurs, heu, voilà j'ai j'ai, heu, on on on a on a tous eu une certaine flemme, heu, mais je pense que le ce qui ce qui aide beaucoup a avec, heu, cette flemme c'est, heu, c c'est c'est juste en fait, de de se lancer, en fait, heu, et ce qui est important c'est aussi de changer son environnement.
Ah d'accord. C'est-à-dire l'environnement?
Bah, si tu veux, heu, souvent on se met, heu ceux ceux qui ont un problème avec la d avec la discipline, c'est souvent ceux qui sont dans un dans un environnement, heu, heu, qui les les les f les boostent pas vers, heu, cette discipline, en fait.
Ouais, OK. C'est vrai que là, actuellement, je vis <chuckles> enfin dans ma chambre enfin chez mes parents, donc j'ai la la nourriture très fa très facilement, j'ai toutes les distractions, j'ai mes amis à pr à à proximité, pas loin, c'est, très facile de sortir et de perdre du temps avec le le téléphone et tout ou avec n'importe quel réseau social ou ou tout. Là, où, heu J'ai quand je j'avais s créé cette ambition, ces ces envies de travail, c'était en Australie où j'avais rien de tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait, heu, que je pense à changer, heu, d'environnement pour travailler. Ouais.
Ouais. Ouais, non mais, c'est ça, en fait, heu: tu changes ton environnement, tu, heu, de de de de sorte à à à ce que ça te pousse vers cet objectif que tu veux faire donc, heu, de l'immobilier. Heu, donc comme dit: voilà le téléphone ça, c'est le le poison pour tout le monde. Heu, si tu peux, heu, voilà, consacrer, on va dire dans ta journée tu peux commencer juste avec 10 minutes, 10 minutes par jour, par exemple.
Oh que oui. Ouais, c'est vrai. Oua
Tu prends 10 minutes par jour, même 5 minutes ça suffit, heu, heu et tu te dis: «OK, 5 minutes par jour, je fais la formation».
Eh ouais, et le fait de déclencher ces 5 premières minutes, me connaissant, je pense que ça va durer plus d'1 heure. <chuckles>
Et c'est ça. C'est ça, parce que vraiment dans dans ce genre d'activité le le plus compliqué c'est juste, les 5 1res minutes ensuite une fois, qu'on est lancé voilà, c'est ça, ça continue.
Et heu Ouais c'est comme la salle de sport, ouais, la machine la plus dure c'est la porte d'entrée à passer, quoi dans l'idée.
C'est ça, c'est ça. Et et heu, enfin voilà, du coup changer son environnement tout ça, heu, mais est-ce que tu as d'autres blocages vis-à-vis, heu, de ça, des choses qui te qui te perturbent, qui t'empêchent, heu, d'avancer?
J'ai peur de, mmh, d'avoir, plus ou moins, trop de projets en cours. Enfin, la question que je me pose c'est: «Est-ce que je me concentre à sur ce projet immobilier? Ou est-ce que, f quand ça me saoule, quand je sais pas, je je fais un autre projet qui est de devenir prof particulier en ligne», enfin, t ou peut-ê heu, peut-être après, en plus, enfin, j'essaie je me motive pour aller à la salle, heu, prendre soin de l'alimentation, tout ça. J'ai l'impression que j'ai envie peut-être de trop organiser ma vie, ou c'est bien? Ou ça va de pair? Enfin tu en pen tu en penses quoi de tout ça?
Ouais. Bah, écoute franchement, déjà, c'est super, heu, d'avoir, heu, de l'ambition. Heu, je vois que tu as beaucoup de projets donc ça, c'est c'est vraiment super, heu, mais comme dis: «Quand on cherche, heu, peut-être, heu, trop de projets en même temps, bah, en fait, on arrive à rien au final, heu heu,», donc que comme dit: «Le je pense que le plus important c'est de faire une, heu, un peu un plan, heu, des objectifs qu'il y a en priorité». C'est à dire, tu as tu as sûrement des des choses que que tu veux faire, qui te seront qui sont qui sont plus accessibles et bénéfiques maintenant que d'autres.
Ouais, c'est vrai, hein. Mmh, bien sûr. Mais f ouais.
Donc, c'est ça en fait, heu, t ouais.
Il faut voir, heu, enfin, ce qui est bénéfique maintenant, actuellement, ou il faut voir long terme? Ou enfin. Là là, enfin ce que tu me dis, je j'ai l'impression qu'il va falloir que j'organise un un planning de mes journées, voire de mes semaines, voire de mon mois, en fait.
Ah en Alors après, vraiment, c'est comme toi tu le sens c'est comme, heu, c'est c'est ta manière de fonctionner. Il y a des gens qui fonctionnent très bien avec un planning, heu, journalier comme il y en a qui qui arrivent pas du tout, donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Qu'est-ce qui t qu'est-ce qui te va le mieux mais comme dit: «Se concentrer sur plein de projets en même temps, c'est c'est, heu, c'est c'est pas c'est pas le meilleur», donc donc si si vraiment tu peux te te créer un une sorte de plan de qu'est-ce que tu veux faire en priorité, heu, je pense que serait ça serait super pour toi, ouais.
Mmh. Ouais, c'est vrai, ouais, f faudrait que je travaille là-dessus donc ouais un mais que quelles sont mes priorités? Même si je pense clairement que ça va être l'immobilier et cette priorité immobilière, enfin, quel quelque soit cette priorité. Il faut que la divise en en sous-objectif et sous-tâche pour me me motiver. Heu, ensuite enfin, là, je suis en train de réfléchir sur comment changer mon ari environnement. Est-ce qu'il faudrait que j carrément, j'aille à la bibliothèque pour travailler? Ou est-ce que, heu, je sais pas, en en en sortant le téléphone et tout ce qui est appareil électronique d de ma chambre, de ma pièce de travail? Ou est-ce qu'il me faudra un bureau littéralement, en fait?
Mmh. Ouais, bah, en fait, ce qui est super intéressant et ce qui ce qui est beaucoup conseillé, c'est justement de se créer un un environnement un environnement vraiment, heu, spécifique, heu, à ton projet, à ton travail. Parce que, bon, voilà, si maintenant, tu es dans ta chambre et que tu tu tu fais la formation depuis ton lit et que tu as ton téléphone à côté, c'est c'est pas forcément un environnement de travail optimal, c'est c'est vrai que ce serait intéressant si tu peux maintenant, heu, aller à la bibliothèque pour vraiment travailler. Donc, là, comme ça, au moins, tu fais le trajet tu te de tu te donnes 1 heure, 2 heures voire plus pour travailler sur ce projet. Je pense que ça serait super intéressant pour toi, ouais.
Mmh. Ouais, voilà. Et hem, enfin, un risque que je risque heu, q qui risque de m'arriver, c'est une fois la procrastination corrompue que je me suis forcé, on va dire, les 20 minutes à travailler, justement, j'ai tendance à trop travailler. 2-3-4 heures et sur le long terme, c'est pas bénéfique, ça ça m'écœure un peu, j'ai j'ai p enfin, trop travailler me donne plus envie de travailler, au final, ça j j j j'ai envie de de rien faire à la place, quoi et je et c'est pour ça que je procrastine. Comment éviter ça, justement?
Ouais, donc, en fait, tu te donnes des, heu, des des coups de jus de travail d'un coup et puis ensuite, heu, ça te dégoûte et tu as plus envie, en fait, c'est ça?
Ouais. Absolument.
Ouais, je comprends. Hem, ben là, en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'au lieu de de te mettre un objectif de de temps de travail, heu, minimum, <chuckles> bah, tu peux aussi t'en donner un maximum. C'est à dire que si donc, heu, donc, heu, a avec la pratique, tu vas te dire: «OK, là, je sais qu'au bout d'1 heure de travail, heu, ça me ce j'en ai marre, j'ai plus envie de le faire, OK, on fait une pause».
Mouais, OK, ouais, de toute façon c'est en en testant qu'on apprend à se connaître et et qu'on apprend à connaître le l le planning qui est adapté à nous quelque part, hein.
Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et puis, là, heu, enfin, voilà, il y a plusieurs recherches qui qui ont montré que, heu heu, il y a ces méthodes de travail où, tu sais, tu travailles, heu, 30 minutes, tu fais une pause de 5-10 minutes.
C'est vrai que ça peut être malin ça, pour le coup.
Ouais, mais c'est ça a été prouvé scientifiquement et donc si tu divises le travail comme ça, tu le tu le, bah, tu le fractionnes, heu, même, ça peut même être 15 minutes de travail, 10 minutes de pause.
Ah ouais, c'est c'est vraiment ça, pour le coup, ça me plait v heu, vra énormément p en fait, je pense que de manière générale, je pré prévois un créneau, allez, on va dire de 3 heures de travail
OK.
et sur ce créneau de 3 heures de travail, peut-être qu'on va le découper en 3 tâches d'1 heure, et ces 3 tâches d'1 heure, elles vont être elles-mêmes, heu, déc découpées en 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes avec des pauses de 5 minutes à chaque fois. Ouais, c'est c'est vrai que ouais. En fait, c'est comme un un un arbre un arbre généalogique quelque part, en fait, hein. Il faut faire des des descendances des descendances et ouais, c'est de l'organisation hein, et mais je pense que si je mets tout ce cadre et toute cette or organisation, ça va m'aider beaucoup dans la dans la discipline, heu, qui me manque actuellement, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça passe par la pratique. Tu une fois que tu il faut il faut apprendre, heu, sur soi-même et puis voir, heu, ce qui ce qui marche pour toi parce que ce qui marche sur quelqu'un d'autre, c'est pas forcément ce qui ce qui va marcher sur toi.
Mmh. Bien sûr. Et au même titre que travailler le soir ou le matin ça dépend des gens, j'imagine, parce que j'ai du mal à définir cette tendance, quoi.
Non, mais oui, bien sûr. Mais comme dit: «Crée-toi un environnement de travail personnalisé, un temps de travail personnalisé» tout ça pour que tu puisses, heu, bah, régler cette situa situation où tu arrives pas vraiment à te mettre au travail, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça, bah, nickel pour le coup, bah, on revient toujours au même point, il faut que je me pose et que je réfléchisse sur, heu, comment organiser ma journée et il faut pas que je me limite à: «C'est l'emploi du temps comme ça, je fais comme ça, c'est pas autrement», il faut que je me laisse des libertés et que je trouve, heu, avec l'expérience, heu, l l'em l'emploi du temps et mon organisation optimale pour travailler et c'est ça qui va me motiver, heu. Bah, super franchement. Parfait!
Bah, c'est ça, en fait, ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, ça m'a vachement aidé, ouais.
Il y a pas de souci, il y a pas de souci.